Eh, certo, oltre oltre a questo, no, di di materiale, no, hai ti è mai capitato di imparare qualcosa di nuovo, e e che ti ha ti ha cambiato la giornata, no, che so, un nuovo piatto, cucinare, qua qualcosa del genere.
Ah, tu dici proprio qualcosa di culinario.
Sì, sì, di di anch anche.
Uhm, ma allora, guarda, ti dirò re ieri, giusto ieri mi è successo. Uhm, mi sono imbattuta, su Netflix, ehm, in un, mhmm, documentario
Okay. Chiaro, sì.
sulla vita di un personaggio, che poi diciamo, mhmm, è personaggio famoso, non so se conosci, che è Marta Stuart, che è una donna, ehm, americana, che negli anni '80 si spopolava. Sì, sì, sì, sì, spopolava, perché faceva di tutto, dal fai da te, al giardinaggio, al sapere ehm, diciamo al cucinare, al lifestyle, di tutto. Sì, un personaggio incredibile che ha costruito un impero. Eh
Ehm sì, sì, mi sembre mi sembra di averla sentita. Una tutto fare praticamente. Eh, posso immaginare.
Sì, e giusto ieri dicevo: "Eppure" anche solo avere la, ehm, <tsk> la testardaggine poi di dire: "Cioè io questa cosa la faccio e la faccio da sola". A me una cosa che piace molto è cucinare, ehm, fare torte. Sì, all'inizio facevo delle cose terribili, cioè facevo tipo delle pas della pasta frolla, che collassava su sé stessa; allora, poi piano piano mi sono documentata, i ceci crudi sul fondo per farle prendere aria, non mettere troppo burro. Insomma, ci ho fatto uno studio. Ehm
Ah-ah. Certo, e che bellissimo. Ah, okay. <chuckles> Certo, certo. Sì sì, un a parte che poi, co coi dolci, si si può co come si dice, si può mischiare, cioè, ci puoi fare un po' di tutto co coi dolci, no, puoi impa pastocciare quanto vuoi, diciamo.
Esatto, sì, sì, sì.

Che so, magari, anche l'ul l'utilizzo di un nuovo, che so, dispositivo elettronico, che so, l'utilizzo della dashcam, una cosa del genere. Co cosa potrebbe essere utile, secondo te?
Una cosa che potrebbe i essere utile, ma, guarda, forse, 1 tra tutte, cioè, che proprio dici: "No, non so come hai come hai fatto senza". L'utilizzo dell'home banking della banca. Ma tu sai quanta gente c'è che non ha idea?
È senza, sì. Ambè. Eh, che per tutto, va si reca direttamente in banca, anche per fare un bonifico, per un preliev
Sì, e l'app delle poste, l'app delle poste, salvifica.
Esatto, esattissimo. Ma poi, specialmente al Sud, ehm, c'è tantissima gente che, poi, si chiede: “Ma come mai que questa persona qui mi sta passando avanti, quando io sono qua in fila da stamattina?” “Signora, io ho prenotato dall'app”, eh, cavoli.
Esatto.
Eh, i impari anche lei a prenotare, no?
Esatto. È fondamentale, cioè, proprio è una cosa che la vita te la migliora, te la svolta da da non n non si può spiegare, cioè, non non è spiegabile. A parole, ci vuole proprio il fatto.
Verissimo. È vero, è vero, su questo concordo.
Sì, decisame
Va bene, io ti ti ringrazio, è stata una conversazione piacevole. Ci ci sentiamo, okay?
E io ringrazio te. Anche per me. Ci sentiamo presto. Un abbraccio, ciao. Ciao.
Ti saluto, ciao, buona giornata, ciao ciao.